Né. Porque não é melhor do que ninguém, não é melhor de quem tá do lado de fora, né, até porque Jesus veio para o crente e para o ímpio. Então, a graça veio, não foi de graça, mas veio pra todos, né. Mas, assim, é cuidar também de não falar muito e se resguardar, e agora mas tudo bem, mas agora é dizer: "Vamos sair de férias, um abraço apertado, é o que temos para o momento".
Sim. Perfeito, perfeito. É não teve jeito, ti <chuckles> não teve não teve jeito. É e aí É, na volta das férias eu vou assim, me dedicar ao máximo ao meu tempo Sim, exatamente.
Vai assumir, como você sempre fez. Como você sempre fez, então não se sinta culpado, sabe, não se preocupe com essa desaprovação social, porque ela sempre vai existir.
É porque literalmente, e eu não tenho a gente não tem amigos fora da igreja, eh, realmente é é a nossa segunda casa. A minha esposa eh, a minha esposa, ela ela nasceu dentro da igreja Batista mais do que eu que eu me
Sim, é é sua comunidade. Hã.
converti com 18 anos, a família dela é de 2ª,, 3ª geração, tanto é que eu conheci ela dentro dessa igreja porque ela ela é a prima ela é a prima da esposa do pastor, então, tem essa familia da dade, e e então.
Que bom! Que bom! Mas as coisas começam dentro da família também. Família é laboratório.
Exata Não, apenas pra dizer que a gente não tem uma vida social fora, então, esses são nossos amigos, e
Fora, sim, mas isso não quer dizer que vocês não tenham que se resguardar, tá? Isso que quero dizer também.
É é um aprendizado, que a gente a gente pensou que eles iam ficar alegre, principalmente ela, que era o sonho de ela sempre ela sempre expressou isso e quando eu confirmei: "Esse ano a gente vai". Ela no primeiro culto que teve, assim, ela fez questão de contar pra todo mundo e aí aí a gente esperava uma reação diferente, né, do que tá tendo.
Aham. Então, ó Pois é. E a palavra diz 2 coisa: "No mundo tereis aflições" e "orai e vigiai".
Sim. Olha, tá se
Continue vigiando.

Você como membro, você pode estar no banco, você está conhecendo a agremiação, você quer entender como é que funciona, né, porque às vezes você não teve tempo de pesquisar, olha, se é batista, pentecostal, presbiteriana, enfim, né. Você está entrando naquele lugar.
E Correto. Não mas não é o caso, eu eu eu sei eu sei onde você quer tá querendo chegar eu eu eu frequento essa igreja há muito tempo, no caso é minha 2ª casa.
Não, tudo bem mas, é sua 2ª casa, mas você já não chegou lá trabalhando.
Minha 2ª casa. Não, no começo eu estava no banco, eu estava no banco, estava no banco de reserva.
Depois de um tempo, você não estava no banco? É isso que eu estou dizendo, todos entram, senta no banco.
Sim.
Depois, você vai ou se oferecer ou alguém vai pedir ajuda, mas tem que ser no lugar que você tenha afinidade, que você possa realmente fazer sentido.
Sim.
E é claro, primeiramente você tá trabalhando para Deus. Né.
O máximo que eu posso no caso, né.
Exatamente, não é para o pastor, não é para o irmãozinho querido, não, você está trabalhando para Deus. Então, eh, se você por exemplo não está escrito na bíblia que você tenha que trabalhar na igreja tá, você seus votos com Deus, você tem como obrigação você tem seu dízimo, né isso?
Não esse foi eu eu Ah a gente tem é uma das obrigações, o dízimo a a gente não toca o culto, sim.
Suas ofertas, e a palavra pede, e determina, né, para quem acredita, que você assista as viúvas e os órfãos.

Então é por isso que é importante para mim, só que agora esse desde desde o começo de dezembro é que eu estou um pouco ausente, por isso que esse sentimento de culpa
Tá, mas você já explicou para ele que você precisou ficar ausente, olha quantos anos que você há quantos anos que você serve lá.
Esse programa tem, eh, 6 anos, lógico que na época do covid a gente teve que dar aquela diminuída, né, é, mas sempre presente, eu sempre
Claro, claro, mas eu estou dizendo assim, já tem muitos anos que você serve lá. Com muito carinho, como você diz são a sua família, só que agora você precisa também, você tem uma família em casa que você tem que atender.
Claro.
E também até onde eu, digamos, sei
É o meu
a igreja não vem antes da família.
É.
Primeiro vem a família.
Dependendo da dependendo da da religião, da igreja, do lider, eles ficam eles tentam te convencer ao contrário, mas não é o meu caso realmente. Eu não faria parte de uma congre congregação que tentasse me convencer que primeiro a igreja, é, aí eu não faria parte de de um lugar assim. Sim.
Da congre da congregação, claro. Que a igreja vem antes da família. Você entendeu, e esse momento agora é para sua família. E o pastor, desculpa lá, mas ele vai ter que entender.
Não houve houve houve um
Pastor, os irmãos, enfim.
Que é o seguinte, a gente está ele está pressionado, eh, a no é.
Sim, mas olha só a quem mais é dado mais é cobrado, ele é o pastor.

Sim, porque a maioria dos dos participantes estão viajando, né, mas eles também devia estar acostumado que o mês de dezembro é isso e tudo mais, eh
Sim. Sim, claro. As pessoas têm suas vidas, quem tem que estar mais à frente das coisas é ele, e ele que tinha que ter um plano B, ué.
Então. É. É aquela é aquela coisa, né, eh, a gente idealiza as pessoas, né, e ele é uma pessoa, assim, espiritualmente bem avançado, um um homem muito inteligente, um muito carismático, só que ele é um ser humano, ele é um ser humano falho então houve, assim, uma uma cobrança
Sim, ok. Sim. Claro, a igreja não é feita de anjos, é feita de gente.
Ah, perfeita sua analogia, realmen Mas é não não é nem só o pastor, é os comentários que a gente que o pessoal o pessoal sabe que a gente vai pra Bora Bora, aquela aquela
Ah, sim, mas olha Que vocês falaram, né.
Não, que falar, eh, a minha esposa ela o entusiasmo ela sempre falou que era o sonho dela, o pessoal sabe. E aí eles associam que: "Tá com o dinheiro, hein, tá podendo, né, o" eh
Pois é. Pois é. Olha o nível, né. Nossa.
É, enfi e dentro de uma igreja, você espera um nível um pouco superior, mas aquela coisa que falou, a igreja não tá cheia de anjo, tá cheia de seres humanos que são falhos.
Não, mas não é. Não. E por isso tem saber também como lidar dentro da igreja, porque pode surgir inveja, pode surgir um monte de coisa.
Eu estou nesse processo. Não, não pode não, surgiu inveja, pode não, já aconteceu.
Sim, olha só. Não precisa nem ser de grandes luzes pra chegar essa conclusão.
Mas é aquela coisa, né. Não, não, é é que você, repito, você idealiza um lugar, você idealiza as pessoas que estão lá, né. E e é, e por exemplo, eu eu posso te di
Ah, mas não é por aí. As pessoas que estão lá pode até, ah, veja o que eu vou falar, muitas vezes são melhores do que as que estão do lado de fora, porque elas estão buscando melhorar.
Ah, isso si isso eu sinto que ainda é verda
Mas isso não vou dizer que já melhoraram.
Correto. Corre
Entendeu? Ninguém é perfeito e nem vai ficar estando dentro da igreja. Vai melhorar.